Äh äh, etwas anzunehmen, was jetzt nicht ganz deiner Meinung irgendwie entspricht oder Ansichten?
Also w solange es, sage ich mal, nicht gegen meine festen Grundwerte verstößt, <giggles> bin ich sehr, sehr offen. <giggles>
<laughs> Schön ausgedrückt. <chuckles> Ich möchte nicht mit dir in Konflikt geraten. <laughs>
<laughs> Nein, aber ich glaube, das wie gesagt, das sind einfach Grundüberzeugungen, also, so sowas respektvoll oder Ehrlichkeit oder also, alles, was so menschenverachtend ist, so und das geht gar nicht für mich. Und da ziehe ich auch meine Grenzen deutlich und die verteidige ich auch mit allem, was es so gibt.
Ja und ich bin bei dir. Ich und, äh du sagst echt wirklich lauter Sachen, was ich definitiv 1.000 % so unterschreibe, weil nämlich zum Beispiel diese Ehrlichkeit, ne? Ich finde, dass es halt immer mehr verloren geht, weil's halt nicht mehr die die diese Wertung kriegt, was es halt eigentlich haben sollte.
Mhm.
Und, äh, keine Ahnung, ich ich für mich, äh, ist finde ich auch definitiv mega, mega, äh, wichtig.
Ja.
Ähm, und
Aber wann hast du das letzte Mal so 'n Kompromiss aufgegeben? Also oder so Kompromiss eingegangen und hast gesagt
Aha, oh, Gott. Kompromiss einge gell? Die Ehe. Nein, <giggles> ich mache nur Spaß, äh äh äh ich, ähm, hm echt schwierig. Ich Kompromisse, ich i i wie ich schon gesagt habe definitiv, ich bin ich bin, äh, zu 50 % in der Überzeugung und zu 50 % Logik. Äh. Ich kann's nicht anders. <chuckles> Äh. Von daher irgendwie, weiß ich nicht.
<giggles> Ich habe mir Kompromiss. <giggles> Mhm.
Ich habe ich k ich kann das nicht. Ich kann meine Überzeugung nicht aufgeben, nicht abgeben o o oder so. Wat heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie dem Anderen nicht, äh, kein keinen Platz gebe, kein Platz gewähre oder so was, aber vielmehr betrifft es nur mich. Es geht nur um mich und nicht mehr und nicht weniger und daher irgendwelche Kompromisse, ja gut, lass mich mal nachdenken. Äh, hm. Na ja, so Kompromisse wie keine Ahnung, äh, berufliche. Äh, ich bin ein Selbstständiger, meine Frau ist im Angestelltenverhältnis. Ist klar, dass ich da flexibler bin
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
und dementsprechend die Sachen um sie herum.